Du, erzähl mir mal, welche Gewürze bringen dich einfach zum Staunen?
Oh, Gewürze können ein erstaunen ist vielleicht das falsche Wort, aber Gewürze können schon ganz schön was bewirken.
Ja, auf jeden Fall.
Ah. Also ich denke zum Beispiel, dass wenn du also nur so 'n Beispiel, nehmen wir an du, ähm, isst so 'n 'n chinesisches Geri das hat ja jetzt so viele, viele Gewürze drin, die also fangen wir an mit dieser dieser klassischen chinesischen Trias, wo du, ähm, den Ingwer nimmst, den Knoblauch, ähm, und dazu noch die Frühlingszwiebel. Das ist ja super, super basic eigentlich und damit setzt du ja schon so 'n so 'n so 'n so 'n Geschmacksno Ähm, und auch der Duft, der sich da so entwickelt in dem Moment, wo du dann am Anfang das ist ja immer der Start bei vielen chinesischen Gerichten und die Basis, dass du da damit eigentlich so ja den Basisgeschmack schaffst und wenn du da frisch den Ingwer hast, wenn du frisch den den Knoblauch hast, also das ist schon wirklich Wahnsinn, was da so an an an Gefühl noch und ey, ja, hm hm, ich wollte Geschmacksexplosionen, aber es sind ja in dem Moment eher so Geruchsexplosionen sozusagen. Also auf jeden Fall 'n ganz, ganz großes synästhetisches Gefühl, was durch Gewürze kommen kann, auf jeden Fall.
Auf jeden Fall und dazu kommt ja dann auch noch mal die Emotionsexplosion. Es ist ja, die du die Emotionen, die damit im im im Zusammenhang stehen, wenn du wenn du dich freust auf das Essen, wenn du wenn du merkst: „Boah, das, was ich jetzt grad gemacht habe, das riecht so gut“ und nachher merkst du: „Boah, es schmeckt so gut.“ Das ist natürlich echt echt super, ähm
Ja, das sowieso, tatsächlich und, ähm, ich meine, gibt ja auch 'n ganzen Haufen Gewürze, die ja dann auch noch mal was fürs Auge bieten. Also, wenn du da an so Kurkuma denkst oder irgendwelche Sachen, die die Farbe in in das Essen noch mal geben. Also, neben Geschmack und Geruch können ja Gewürze auch tatsächlich die Optik der der oder Safran, was das ja auch bewirken können ja dann auch da noch mal zusätzlich, äh, was unglaublich Ästhetisches schaffen. Also Gewürze sind auf jeden Fall was, hm, die können ganz, ganz tolle Sachen mit dir machen, wenn du isst oder kochst und eben ja, dann Essen, was eigentlich zunächst mal oder 'ne 'ne Essenszutat, äh, zu was ganz Besonderem. Ähm.
Auf jeden Fall. Also was du gerade gesagt hast, einfach 'n bisschen was Grünes oben drauf machen. Das macht schon so 'n Riesenunterschied. Allein allein fürs Visuelle, also einfach 'n bisschen geschni frischen frisch geschnittenen kn äh, Schnittlauch oder so auf, äh, o oben drüber. Das ist super. Also auf jeden Fall, ja.
Genau. Also was ich da auch Schnittlauch ist 'n gutes Beispiel, wobei was ich ja fast noch äh, weil du jetzt wir gehen ja jetzt, äh, auch 'n bisschen sozusagen zu Kräutern und wenn ich da an Kräutern denke, muss ich gestehen, ist natürlich Dill a eine ein ein eines ein ein ja, 'ne Kräuter
Oh, ja.
fein geschnitten. Da kannst du einem einem Gericht neben dem Optischen, was du ja schon be gesagt hast, dass da ja das Optische ja 'ne ganz große Rolle spielt, äh, durch diese kleinen grünen Pünktchen, die du ja dann irgendwo in dem Essen siehst oder in in der Soße. Äh, aber der der gibt dem Ganzen einen wahnsinnigen Gesch Dreh vom Geschmack her.
Definitiv, auf jeden Fall. Bist du ver
Wobei man da natürlich Ja, Entschuldigung?
<chuckles> Bist du vertraut mit wie wie die osteuropäische Küche oder auch asiatische Küche, Dill verwendet? Ähm, in wir kennen 's ja jetzt hier aus Deutschland und aus Frankreich so als klassische Fischzutat in der Fischsoße oder sonstiges. Ähm, ähm
Gut, also ich ich ich denke, dass, sagen wir mal, soweit ich das verstehe, Osteuropa das gern so in kombiniert mit Schmand und Bouillon im Prinzip, dass das gerade ba über vielen Gerichten also, wenn ich da an die an die, äh, wir haben ja ge oft so Sachen ähnlich so Dumplings-mäßig, ähm, wenn ich jetzt so an die mittelasiatische Küche denke, so Manti oder sowas die gibt's ja auch in der Türkei, aber das ist glaube ich 'n bisschen anders. Da wird Dill eben oft kombiniert mit so Joghurt und und oder eben Schmand und und ähm, und dann so bouillon-mäßigen Sachen zu dem, äh, zu zu ja nudelartigen Gerichten. Aber vielleicht hast du ja was anderes, was du mir berichten kannst und erzählen kannst?
Genau, auf jeden Fall. Also das, was du sagst, auf jeden Fall schon von schon sehr richtig. Was ich aber, äh, meinte vor allen Dingen, ist auch die Verwendung von Dill für Fleisch. Wenn man zum Beispiel Schaschlik nimmt, Schaschlik ist also genau, d du hast da neben dran also du hast dein Schaschlik, dein Fleisch super gegrillt, richtig lecker. Und daneben hast du einfach deine eingemacht also deine m marinierten Zwiebeln mit Dill. Du hast einfach super viel Dill und super viel Zwiebel. Und das ist ich liebe das.
Hm, mhm, ah, ja. Ja, ja, ja. Ja. Also das ist ja was, was gut oder grade dann auch die Kombination von von der von der Zwiebel mit Petersilie, also sozusagen, äh, eingemachte Zwiebeln mit Petersilie, das kennt ja auch das kennt ja der Mittelmeerraum genauso und liebt es genauso. Gerade zu Fleisch in Kombination, rote Zwiebeln, äh, ein bisschen, ähm, äh, eingemacht und dann oft 'n bisschen auch angereichert oder oder verfeinert mit äh, äh, mit der Petersilie oder eben wie du sagst, mit Dill, das sind natürlich n geradezu Fleisch, das verstärkt ja den Geschmack und führt dann, ja, wieder mal zu so Geschmacksexplosion. Ähm, wobei ich im Zusammenhang mit dem Thema Gewürz eigentlich noch was ganz anderes ansprechen wollte. Also ich erinnere mich da nämlich so an so 'ne Geschichte. Das war aber in meiner Jugend oder Kindheitszeit. Und zwar war es da so, dass, ähm das muss in Kreta gewesen sein, da waren wir <sighs> irgendwo in so 'nem Dörfchen und wir sind dann ähm erinnere mich nicht, es war mittags und wir haben Kaffee getrunken und sind dann wollten noch in 'nem kleinen Supermarkt was kaufen und, ähm, das war aber gar nicht so richtig 'n Supermarkt. Das war ich wollte in Deutschland, würde man das vielleicht Tante-Emma-Laden nennen. Und wir sind dann da rein, also es war, innen war es ganz düster, dunkel, schlecht beleuchtet. Fensterläden waren so leicht zu. Und die Besitzerin, das war so 'ne kleine alte, verschrumpelte Frau, ganz in schwarz gekleidet. Man würde fast sagen, so so 'ne Hexe fast schon. Also, äh, verzeihe bitte den Begriff, aber also, es war wirklich und
<laughs>
ja, es hat dann so also alle Produkte, die sie hatte, waren Insekten. Die hatte nicht wirklich irgendwie so zum Beispiel waren das, ähm, Bohnen, Linsen, es waren unglaublich viele Sachen, die es da gab und das war aber alles in so oder Reis, das war alles in so großen Säcken. Und und da und dann hatte sie aber auch ganz viele Gewür auch in so Säcken. Das war wirklich und die hat sie dann so mit so mit der Kelle quasi wohl offensichtlich, äh, dann, äh, verteilt und u und mit 'ner uralten Waage und das Bild da drin, das war auch so 'n bisschen also die Sonne kam ja eben durch dieses so dunkle, bisschen leicht rein und das hatte sowas, ja ich möchte nicht Nebel ist ja der falsche Begriff, aber es war so auch nicht staubig, das ist auch nicht, aber es war 'n ganz eigenes Licht da drin. Und da hast du dann all diese Gewürze gesehen, eben in diesen Säcken, nicht in Gläschen, wie wir das so kennen. Das war also unglaublich eigen und es hing in dem Laden ein unglaub also ein ein Geruch, den kann kann ich gar nicht mal beschreiben. Und eben all diesen Gewürzen und Kräutern, da wa hatte sie auch ganz, ganz viele Kräuter, die s sie da getrocknet hatte. Und und das ist auch was was mir so, sofort, äh, im im Kopf ist, wenn ich an Gewürzen denke und das andere Bild sind natürlich so die Basare, wenn du an ich weiß nicht, ob du schon mal na in die Türkei zum Beispiel gereist bist oder in Istanbul auf so 'n Basar warst. <clears throat> Da sind natürlich ah, da gibt's, also wirklich, da gibt's ja Züge Basars, da gib da gibt's nur Gewür und das ist dann geradezu 'n Paradies im Prinzip.
Ja, das ist Wahnsinn. Ich ha ich war leider noch nie da, aber ich habe so Bilder gesehen und so. Das ist echt krank. Also, da da würde ich echt gerne mal hingehen, auf jeden Fall.
Also, das heißt Genau. Genau. Genau und auch da ist es so, dass letztendlich die Gewürze da im Prinzip so säckeweise da dastehen. Also, gar nicht wie hier bei uns, diese Gläschen und und du hast eigentlich, ähm, ähm Also du kannst das auch alles sozusagen testen, in Anführungsstrichen. Also, wenn du da fragst, was ist denn das, dann wissen die natürlich immer sofort Bescheid und können dir dazu ewig Geschichten erzählen. Und letztendlich äh, also ich erinnere mich dann eben noch nochmal als wäre ich, ja, in der Türkei, weil ich glaube, ich ich bin da stundenlang in dem Basar gewesen und kam dann raus. Ich habe richtig viel Geld liegen lassen, weil ich so viele Sachen, die ich einfach so nicht kannte von Tees und Kräuter und Gewürzen, weil sie auch bunt und und dann habe ich mir natürlich auch noch Rezepte dazu geben lassen und erklären lassen. Also es war wirklich, äh, 'ne ganz aufregende Geschichte, genau.
Ja, das ist ja super. Das finde ich auch ganz toll, wenn man dann wenn man dann in den Kontakt hat mit mit jemand, der einem der einem da was drüber berichten kann. Gerade wenn's 'ne 'ne Küche ist, die jetzt vielleicht nicht heimisch ist bei ei bei einem. Und, ähm und nicht einfach man geht nicht einfach in den Supermarkt, kauft sich irgendwas, guckt sich vielleicht im Internet 'n Rezept an, sondern man hat auch immer die Emotion der der, wie du gesagt hast, einer alten Dame, die Erfahrung hat, die die damit ihr Leben lang schon handelt und arbeitet. Also, das ist das ist wirklich wirklich Wahnsinn, ja.
Also es ist tatsächlich so, dass ich versuche eigentlich immer, wenn ich irgendwo auf Reisen bin und es gibt da, ja, 'ne eigene besondere Küche, dass ich da eigentlich versuche, mir Gewürze oder Kräutern oder was da halt so in der Landestypisches mitzunehmen, ähm, und eben so Gerichte, die mir geschmeckt haben, auch irgendwie ja zu übernehmen und dann versuche ich sie so gut ich dann nachzukochen. Wobei da kann natürlich heutzutage das Internet helfen. Ähm
Auf jeden Fall, ja.
da findest du natürlich immer auch mal Inspiration oder beziehungsweise man hat ja dann oft, äh, wie ich schon auch jetzt von den von diesen Gewürzstationen oder von diesen beiden Gewürz äh, Läden sagte, da haste natürlich äh, Ideen und hast es irgendwo mal probiert und weißt du, in welcher Richtung du willst und hast dann vielleicht eben aus dem Land auch was mitgenommen, ähm, da kannst du natürlich dann im Internet unglaublich fündig werden um, daraus dann wirklich was zu zaubern, was dich auch staunen lässt am Ende, ne?
Auf jeden Fall, das ist natürlich das perfekte Souvenir. Dann hat man noch was, was man benutzen kann. Hat was a als Erinnerung, bringt das so auch noch so 'n bisschen noch nach Hause, also das ist natürlich super. Was würdest du denn sagen
Genau, also zumin zu ja, Entschuldigung.
was würdest du denn sagen, ist dein Lieblingsgewürz, wo du sagst, das ist das m Beste, das ist das das bringt mich am meisten zum Staunen von allen?
Ah, ich muss sagen, dass das sich gewandelt hat. Also ich finde, man hat ja man ist ja so also wenn man irgendwann sich anfängt, mitm Kochen zu beschäftigen, hm, ich habe lange gekocht mit sehr wenig Gewürzen. Also ich ich finde wenn du grad so schmorst und Sachen hm, dem dem dem Essen Zeit gibst, dann entwickelt es ja oft sehr, sehr schnell oder eben nicht schnell gibst ihm ja Zeit. Das ist genau der Clou, dass du ihm die Zeit gibst. Entwickelt es viele Geschmäcker, ähm, wo du dann gar nicht so viel brauchst, wo es mit wenig also Salz Pfeffer ist ja immer drin, als Basis im Prinzip, wo du dann aber mit 'ner gewissen Prise Oregano vielleicht dem Ganzen 'ne bestimmte Richtung gibst oder, ähm, eben vielleicht 'n bisschen, ähm, Kumin und dazu, ähm, Koriander. Aber <clears throat> also ich persönlich habe sehr lang sehr, sehr Vorsicht und nicht, weil ich Gewürze nicht mochte, aber, ja, weil ich eben eben so glaube, dass du im Essen viel Zeit geben solltest, eigentlich, weil das dann meistens von selber ganz ganz also weil dann so die Geschmäcker sich vermischen, das Fleisch wenn du Fleisch hast von selber gibt so 'ne Brühe ab und das Gemüse. Und wenn die dann lang genug miteinander da schmoren, dann entstehen grad so wirklich wahnsinnige Geschmäcker von sel Ähm jetzt habe ich in den letzten Jahren eben verstärkt angefangen, so asiatische Sachen zu machen ange Indisch, Chinesisch. Und da, wobei beim Chinesischen nicht ganz so, weil die ja doch eher so dieses dieses diese Basis-Trias da haben und dann vielleicht noch 'n bisschen Sojasoße. Also da brauchst du nicht zwangswei also es gibt schon noch 'n paar Sachen, ne? Aber, da brauchst du nicht unglaublich viel, während die indische Küche natürlich wirklich sehr, sehr stark mit Gewürzen arbeitet. Und da dann ja auch, wie wir schon am Anfang sagten: „Nicht nur Geschmack, sondern auch optische Explosionen stiftet“.
Auf jeden Fall, das das finde ich genauso. Also m mit mit du kommst ich finde, es kommt sehr aufs Gericht an, aber oft kommst du halt mit mit wenig schon sehr, sehr, sehr weit und vor allen Dingen, wenn man sich jetzt, ich ich ich, zum Beispiel, gare sehr viel Sous-vide und, ähm, und dort ist es ich mache zum Beispiel, wenn ich Steaks mache, ich ich würze die gar nicht. Ich würze am Ende, mache ich Kräuterbutter dran, Salz, Pfeffer, aber, ähm, sonst sonst gar nichts oder oder s so solche Sachen, ne? Ähm, und und was du gesagt hast, die Zeit und au die Liebe in Anführungszeichen, ne? Ähm, es bringt einfach unheimlich viel Unterschied und das merkt man einfach direkt und wenn man das wenn man wenn man mit wenig Gewürzen gute Ergebnisse bekommen kann, dann dann ist man ein guter Koch, denke ich.
Mhm. Mhm, mhm. Genau. Ja. Ja, beziehungsweise wenn du Gewürze bewusst und gezielt vielleicht auch einsetzt, also, hm, und nicht jetzt einfach also ich meine, es gibt Küchen, die würzen einfach von Haus aus viel. Also, keine Ahnung, so Mittelamerika zum Beispiel würzen stark oder zypriotische oder aber, wenn du jetzt selber arbeitest und einfach nur wild Gewürze rein schmeißt, da finde ich also man muss da auch aufpassen mit den Würzen. Ja, war aus meiner Sicht sehr, sehr spannend mit dir. Ich danke dir sehr. Vielen Dank.
Vielen, vielen Dank, war sehr spannend.